Bence ilk başta çok, ııı, hızlı, hani, ben böyle hemen her şey hızlı olsun, hı hızlı pişsin, işte, aman suda bekletmeyeyim direkt ocağa koyayım, işte, o püf püf noktalarına o kadar çok dikkat etmiyormuşum, diye düşünüyorum. Ki her ne kadar annem bunu söylese de ben böyle ocağa bir şey koydum mu hemen pişsin, hemen yiyelim, eee, düşüncesinde
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Biraz aceleci ola ııı, bir insan, ııı, profilin var mıdır, öyle misindir?
Evet, ya, her şeyi, böyle, hemen kafama koyduysam hemen o an, o dakika <chuckles> yapmak bayağı, işte, başka birinin yapmasını isterim.
Hıı. Eee, sabırsızlık falan gibi, değil mi, biraz?
Evet, evet, evet bayağı, ııı, sabırsızla <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Evet, anladım. Peki, eee, ve ne demiştin en son? Dedin ki, eee, yan yan kurabiyeyi bayağı başarılı yapıyorum dedin. Doğru mu anladım?
Evet, hatta artık gelen misafirlerime de mesela, böyle, gerçekten, eee, gururla <chuckles> bakın bu çok güzel bir kurabiye diyeceklerinden emin olaraktan onu yapıyorum. <giggles>
Hı hı. Anladım. Ya, bize şu artık, artık bayağı canım istedi böyle. Bana şu tarifi bir verebilir misin? Iıı, böyle, gerçekten adım adım anlatırsan çok sevinirim. Kaç yumurta, kaç, ne kadar, ııı, süt falan, hani aklındaysa eğer.
A, yok şu an aklımda değil o kadar detaylı. <chuckles> Bu arada bende kesinlikle şey değil, hani, böyle tarifi paylaşmama gibi bir şey yok. <chuckles> Ha
Aklında değil mi? <chuckles> Tamam peki. Ha, evet, acaba öyle mi diye de düşünmedim değil. Bu gizli tarifi yan yan kurabiyemizi paylaşmasam mı dedin acaba ama yok anlıyorum. Peki, ııı, peki, ııı, zaten diyorsun ki bunları daha çok, ııı, annemin defterinden, kendi dijital, ııı, şeyimde saklıyorum bu bilgileri, ııı, arşivimde saklıyorum diyorsun. Anlıyorum. Peki, eee, bunun dışında yaşadığın coğrafyada çünkü, ııı, şu anda a ailenle birlikte mi yaşıyorsun yoksa başka bir yerde mi yaşıyorsun?
<chuckles> Hı hı. A, şu an başka bir yerde hatta başka bir ülkede yaşıyorum.
Başka bir ülkede yaşıyorsun. Peki yaşadığın coğrafyada bu annenin defterinden böyle göz ucuyla arakladığın ya da anneni açık açık arayıp da sorduğun bu tarifler için malzemelerin hepsini bulabiliyor musun?